ああ、いいですよね。なんか、あと、つね犬と違って常に、こう、懐かないじゃないですか、猫って。
うん。はい。 ああああああ、はい。なるほど。うん。
なんか、その、あ、あの、なんか、ツンデレ具合というか、それがちょっとかあ、なんか、はまるって言いますよね、割と。
うんうん。 ああ、確かにそうかもしれないですね。あ、うちの猫は、みんな、なんか、割と甘えん坊なんで、デレ寄りなんですけど。そう。でも、とは言ってもね、なんか、若干うざがられてるなっていう時もあるので。うざい？うざい？とか言いながら、ま。<chuckles> うざいの？とか言って。<chuckles> うーん、言ったりとかして うーん、うん。ああ、分かりますね。いや、うん。
うんうん。 あ、ええ、そうなんですね。 ああ。<chuckles> はい。<chuckles> 楽しそう、はい。<chuckles> ええ。そう、私のとも友人も結構、猫飼ってる人が多くて。なんなんで遊びに行くと、こう、ちょっと遊びのあの、触れ合えるんですけども。だけどやっぱ、あの、さちょっとシャイで、その、しょしょっちゅう行く友達のうちはしょシャイな子たちで。だから、毎回ちょっと行ったすぐは、隠れちゃうんだけど、しばらくいると慣れてきて、なんか、帰る間際になると、なんか、ちょっと触らせてもらえるみたいな <chuckles> 感じで。
はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うんうん。 ああ、ちょっと、なんか、あの、うちょっと後ろ髪引かれる感じですね。<chuckles> うんうん、かわりなって。 多分なんか、お泊りくらいでちょうどいい感じしそうですよね、なんか。 うん、うんうんうん。
あ、そうですそうです。<chuckles> 帰りそうになると、と、急になついてくるみたいな。<chuckles> あ、そうですね、そうなると仲良くはい、なれそうですね。
ええええええ、それは、なんか、ちょちょっと考えると胸がキュッとなりますね。可愛い。うううーん。
うんうん。はい。<chuckles> あの、実際に猫飼われてて、やっぱ、なんか、触れ合うと元気になるとか、なんか、そういう感じはありますか？
はい。 ううん。